Evet bunu, eee, gerçekten denemekte de çok çekinen insanlar var. Peki, eee, senin hiç böyle karşılaştığın kişiler oldu mu? Hiç sevmeyen, hı hı.
Hımm. Eee, oldu. Imm, hiç sevmeyen evet ya oldu ama ben, eee, biraz ısrarcı bir ergendim. Keşke öyle olmasaydım. Şey diyordum yani, işte, "A, kanka ye ya falan filan denemek zorundasın, hayatın boyunca denemeyecek misin?" gibi, eee, hareketler yapıyordum yani. Şu an tabii, eee, utanç duyuyorum bundan.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ya. <chuckles> Emm, peki hayatın boyunca, eee, denemeyeceğin bir tat dedim başkalarına söylerken, ısrar ederken. Eee, sen senin böyle hayatında hiç denemediğin ve denemek istediğin bir sokak lezzeti var mı?
Hı hı.

A! Bak o ikileme hiç düşmedim. Çünkü bence Ankara'ya gittiğimde tek yaptığım şey, işte, eee, erkek arkadaşım diyorum, yine eşim, neyse alışamadım herhâlde, eee, şey askere gitmişti ve Ankara'da bulunduğum en uzun dönem o dönemdi. Orada sürekli şey, eee, neydi onun adı? Aspava, eee, böyle bir şey vardı evet, ve Ankara'yı da çok severim yani ama, simit denediğimi hiç hatırlamıyorum. Çok güzel tatlılar yemiştim. Acayip kokteyller içmiştim değişik yerlerde ama evet. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Ya. Ankara'yı bu şekilde hatırlamak <chuckles> gerçekten ilginç. Evet, ama, eee, Aspava'yı ben de çok duymuştum birçok kişiden. Eee, bu şekilde öneriler, eee, listelerinde bulunuyordu. Peki sence o onu nasıl tanımlarsın böyle bize ait bir ek kültür ya da bir lezzet olarak?
<chuckles> Ha, evet.